Teka lang po ha. Ayun po. Um, eto po yung pi ah, pinabasa ko ngayon at ka pinaka paborito ko po ngayon ng libro no, ewan ko po kung alam niyo po, ah, How to win friends and influence people. So
Hmm. Sige. Ah, okey, so yun yung mga books mo? Kasi sa akin ano more on, inspirational parang yeah, ah, the purpose driven life, parang ganun, oo. Pamilyar ka ba?
Opo. Opo, yung ano po? Ah, okey po. Hmm, okey po Um, hindi po, eh, ah. <chuckles> Ah, okey po, mga ganoon, ah, okey.
Bibliya, <chuckles> yun tala oo mahilig kasi ako. Yun yung mga binabasa ko, parang meron ako non nung m Rich Dad, kaya sinabi mo kanina na book, may nagbigay sakin. Oh, yeah, oo, pero hindi ko pa siya nabasa 'tsaka, ah, mas inuna ko yung kaibigan ko na pinabasa nun, hindi pa bumalik sakin yung libro, eh. Pero parang hindi ako masyadong interesado sa ganon, parang dun ako sa oo sig
Kung pa'no po ano 'no, ah mm. A poor dad, rich dad po ano? Mm. Hmm. So, ikuwento ko lang po ano, yung How to win friends and influence people. Yung pinaka punto po nito, eh, kung pa'no, um, kung pa'no intindihin ang isang tao, kasi po ah, ang ganda po kasi, eh, ah, pinaka punto po nito, ah, kung mga kriminal po iniisip nila, eh, tama sila, pa'no pa kaya yung mga normal na tao po 'di ba? So kung iisipin po dapat mas maging maintindihin po tayo, dun po sa way na yun, eh, mas nakakapag-influence po tayo ng tao, ah, ayun nga po, "How to win friends and influence people." So, nag-iba po yung, um, aking pananaw sa buhay dahil sa, ah, librong ito.
O sige, sige, sige. Hmm. Hmm. Hmm. Oo nga no. Hmm. Mm. Ah More on siya sa ano, parang sa community, na ano, parang
Opo, ayan tapos natuto din p ayan po kung napapansin niyo po, ah, ako ay madaldal, ah, natuto po akong magsalita. <chuckles>
Oo. Ah, dahil siya ah, gano'n din naman ako, pero ano ako, eh, parang sa English ako.
Opo. Hmm, okey po, naintindihan ko po.
Oo, parang inano ko lang talaga yung Tagalog kasi parang ano, mas marami kang maiisip pe s oo kasi yung mga binabasa ko halos Ingles. So parang, nahi hmm.
Hmm. Mm. Mm, <smacks lips> oo. Ako din naman po, ah, magaganda po kasi talaga yung mga, ah, libro ng mga ib galing sa ibang bansa, yung mga bestseller po sa New York, mga ganiyan po.
Hmm. Mm, ah, sino ba ang narrator ng ano, ng binabasa mo ngayon?

Ah, teka lang po, nalimutan ko po yung ano, ah, opo.
Mm. <smacks lips>
Eto po, ah, ayan po si Dale Carnegie po. <chuckles>
<sniffs> Ah, kaya hindi ako pamilyar. Oo. Ay. Yung una mong libro na nabasa pinakauna ano yung titulo?
Oh, <sniffs> ah, ayun po yung pinaka ano po, yung pinaka Mm. Yung pinakauna po ng libro ko na, na nabasa, um, ayun po, ay yung tinutukoy ko po ba kanina?
Oo, mm. Hindi yung pinaka uy, una talagang libro na nabasa mo, yung natapos mo talaga.
Ah, tinapos ko talaga, wait lang po, ang tagal ko na po kasing 'di nababasa 'yan, eh. Um
Mm.
ano po kasi yun.
Pick ma ba, parang ikaw ang bumili or gift lang sa'yo? Pero gusto mo talaga.
Ako po yung bumili, eh, nalimutan ko lang po, na na stock po, kasi ano pa po yun high school days pa po iyon. Sobrang tagal na po, mm.
Ah, okey kasi ako naalala ko, eh, sa'kin yung Purpose Driven Life by Rick Warren. Oo ano yun, gift yun sa'kin, so parang, hmm, parang naano ako, eh, parang I feel like special. <chuckles> Kasi
Mm. Ah. Ah, ano po yung pinaka ano po, pinaka punto po nung librong ganun, baba-bahagi niyo po ano?
it's about spiritual. <tsk> Yung parang, um, spiritual kasi 'yan, eh, parang sa oo, so, like a boat parang hindi 'yon ano, ah, 'yong 'yong ship ba, hindi yun aandar, 'pag wala 'yong rubberant nilalagay doon sa ano sa ilalim. 'Tsaka yun din yung nire-reflect nya na without Jesus sa buhay, parang ganun, oo, oh, so, more on ano siya, spiritual yung mga binabasa ko, hindi ako masyadong mahilig sa comic na ano na mga books, pero nung kabataan ko mahilig ako sa pocket book.
Mm. Mhm. Ah, opo. Opo, ah, okey po. Mm. Ah, okey po. Mm.
Ah 'yon, <chuckles> mahilig ka, naka wasak
Hmm, <smacks lips> um, hindi po, 'di po, ah, palabas naman po ako ayun nga po nasabi ko na po, eh, "madali po ako ma distract" kaya po palima-lima, ah, pasampu-sampu lang po. <tsk> So, pinakakonklusyon ko po siguro sa ating natalakay, 'no, um, kung, ah, iisipin po, ah, ang pagbabasa ng po, ang pagbabasa po ng libro, eh, nakakatulong po sa ating imahinasyon at pagkamalikhain. Sa panonood naman po ng pelikula para sa'kin po siguro, eh, ang convenience po talaga yun po, ah, yun po yung pinaka punto para sa'kin ng topic na ito, mm. So, maraming salamat po, marami po akong natutunan, 'no, sa ating ah talakayan ang ganda po ng inyong mga nasabi, so, siguro po maghahanap ako ng mga libro na iyong nairekomenda kung sakali 'man po. <chuckles> mm. Maraming salamat, magandang gabi po.
Ah, oo. Hmm, ok <clicks tongue> Mhm. Hmm. Yeah, kahilig, opo. Ganun din ako, ganun di Mm, ako 'man din. Ah, ah, kasi sige, salamat. Magandang gabi.